Mhm. Und weißt du noch, wer den Namen von der Band, welche das war?
Äh, das das sind einfach „Die Toten Hosen“ halt. <laughs> Ja. Genau. Weil's irgendwie
Ah, okay. Mhm. „Toten Ho“ bin grad am überlegen, ein Hit, fällt dir da grade spontan einer ein?
Oh Gott, ne, das jetzt nicht. <laughs> Aber ja, das ist, glaube ich, auch so 'n weil ich halt die habe ich nie live gesehen, aber halt immer <exhales> halt so 'n Kulturteil vom vom man hört die immer im Hintergrund, die sind im Radio gelaufen und, ich glaube, es ist halt dann fast eher so die Hintergrundmusik, die einen mehr an diese Zeit erinnert. Also, quasi so Musik, die einfach irgendwo läuft, an anstatt von der Musik, die man sich aktiv aussucht anzuhören.
Okay. <chuckles> Mhm. Mhm.